जी, बिल्कुल, बचपन में जैसे मुझे याद है कि हम लोग बहुत उत्साह रहते थे, कोई भी त्योहार आ रहा है, तो हफ्ता या 10 दिन पहले ही मैं हम लोग अपने माता-पिता से कहते थे कि हमें नए कपडे दिला दो, त्योहार आ रहा है बोल के, तो हम लोग उतना उत्साह रहते थे 1 दिन पहले ही उसको नीचे आयरन करके रख लेना। लेकिन मैंने जैसा आजकल देखा है, जैसे अपने अ, परिवार के छोटे जो बच्चे हैं, उनको देखा है वो उतना उत्साह नहीं रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें हर हफ्ता कुछ ना कुछ नया कपड़ा मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को क्या होता था अ, त्योहार के वक़्त ही हमें नए कपड़े मिला करते थे। तो, मुझे लगता है कि आजकल जो अ, परिवार में दूरी आ गई है अ, मतलब जैसे काम का तनाव हो गया या बच्चों को पढ़ाई का तनाव हो गया, आजकल जो नया ज़माने का त्योहार है, बहुत अलग है, जो प पहले से थोड़ा अलग है अ, एक-दूसरे को जैसे जुड़ने के लिए वो क्या कहते हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया या वीडियो कॉल से व अ, वो एक-दूसरे को अ अ, जो त्योहार का विशेज़ हो गए, उसको अ, करते हैं। ले पहले क्या क होता था, हम लोग सब मिल जुलकर ही त्योहार मनाते थे, लेकिन आजकल सेल्फी लेकर फोटो डाल दिया या व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, तो मुझे लगता है कि आजकल की जो नए ज़माने की त्योहार है, पहले की इससे अ, बहुत अलग है, जी आपको क्या लगता है?
जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ। हाँ जी, हाँ जी। जी। बिल्कुल, पहले से काफ़ी अलग है, क्योंकि हमारी जो पहले की मान्यता थी, हमारा जो एक भावनात्मक जुड़ाव लगाव होता था, हम परिवार में ही पर्व, त्योहार मनाने को लेकर उत्साहित रहते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि थोड़ा इसका तरीका बदला है अ, हम अकेले भी कई बार पर्व, त्योहार में समय व्य गुज़ार लेते हैं और सोशल मीडिया पर अ, फोटो डालकर, वीडियो डालकर पोस्ट कर देते हैं कि हमने पर्व, त्योहार मनाया, अपनी खुशी जाहिर करते हैं, जो कि वास्तविक खुशी नहीं है। बिना दोस्तों के बिना अ, परिवार और समाज के बीच हम अ, अकेले में कैसे एक किसी पर्व, त्योहार को उत्साहित होकर मना सकते हैं, ये तो मुझे अ अ, सही नहीं लगता और ऐसे ही अभी माहौल बन चुका है।
जी। जी। जी। जी। जी। जी। बिल्कुल। जी।